Mais mais lui, heu, t'inquiète pas qu'il a il a et à un moment, heu, il a tu sais? Il partait en salle de gym, heu. Il y a déjà sa collègue et tout, heu, enfin je sais pas s'ils ont fait des choses, mais, heu heu, elle se dit: «Heu. Bah non, c'est l'homme de sa vie et tout machin heu». Mais on en avait parlé de ses problèmes. J'ai dit: «Mais s'il y a des problèmes, pourquoi est-ce que» Enfin je sais pas. Enfin, je parle pas de séparation, mais je parle de de meilleures discussions et de savoir vraiment au s'ils veulent vivre ensemble, tu vois?
Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Ouais je Ou heu ou ou est-ce qui ouais, quand ou est-ce qu'ils sont et co ou est-ce qu'ils sont. Comment dire ça? <smacks lips> Où est-ce qu'ils sont non en vrai en gros, heu, comment ils leur étape, heu, la nouvelle étape tout simplement. Mmh.
Mmh mh. Ouais, c'est ça. Parce que là, regarde, ils ont été, heu i imagine, regarde, ils ont été ensemble depuis le lycée donc la 1re, depuis la 1re ensemble. Aujourd'hui, je dois dire, je pense qu'elle a plus 34 ans que 33, ouais et 34 ans. Ils sont mariés, hein, ils sont mariés au bout de 10 ans de relation, donc heu, ils sont mariés. Et là, heu. Ils ils disent: «Ouais mais on fera des enfants que quand, heu, on sera prêt». Je lui ai dis: «Mais en fait, tu es jamais prêt dans la vie». <chuckles> Tu fais ce que tu veux, c'est soit tu en veux, soit tu en veux pas. Mais c'est pas le jour où tu en veux que tu vas tu vas tu vas en avoir tu vois? Parce que des fois, la vie fait que ben tu peux pas avoir tout ce que tu veux. <chuckles> Ouais, donc c'est pas toi qui décides en fait. Voilà.
Mmh. Oui. OK. Oui. <chuckles> Mmh. Mmh. OK. Oui, mmh mh. Ouais. Mmh.
Et et là, aujourd'hui, elle me dit: «Heu, peut-être que quand ils seront mieux posés et tout, heu, ils ils en auront». Je fais: «Bah, faites ce que vous voulez. De toute façon après c'est votre vie, hein». Tu vois? Mais, il faut faut se dire qu'on fait pas un enfant juste pour en faire. Tu vois?
Mmh mh. Ouais. N ouais, non, non, non.
C'est surtout, si tu as l'occasion de le garder, enfin de de t'occuper de l'enfant parce que c'est une grosse charge tu vois? Mmh.
Mmh. Et heu, et bap et puis, c'est pas le mieux de faire un enfant pour juste, heu c'est pas assez. Bah, en fait, à partir du moment où ça se t ap avant même d'y penser. Est-ce qu'on va dire est-ce qu'on est capable de supporter, heu, cet, heu, cet être vivant jusqu'à ses 18 ans?
Pour faire juste, heu en faire quoi. Mmh. Voilà, il y a ça aussi. Mmh mh. Mmh mh.
Ou même plus, hein, des fois. C'est toute sa en fait, toute ta v toute ta vie, tu vois? Tout le temps, tu vois? Mmh. Mmh. Ouais. Et heu, et franchement, heu. C'est, heu c'est c
Bah, ouais, mmh. C'est pas évident. <laughs> Mmh.
Je t'aurait juste, heu je pense qu'ils devraient juste passer à un à une autre étape de leur vie. Tu vois? C'est pas une fin en soi, heu, tu vois? Non.
Ouais, tout à fait. Ouais, c'est pas une fin, hein. Donc après, c'est vraiment profiter de la vie et après c'est si tu veux un enfant, beh
Mmh mh. Mmh mh.
te pose pas les questions tu vois? Au début c'est tu as tu veux un enfant? Bah fais-le et heu, de toute façon, c'est l'enfant qui t'apprendra aussi la vie, hein.
Ouais, voilà. Mmh.

Bah en fait, heu, ça franchement, ça va dépendre de plein de facteurs et de leur situation, de leur relation et tout. Hem, parce que ben, de toute façon i ils peuvent fauter, hein, il y a pas de truc, hein, tu sais l'humain il est pas parfait, heu, heu, il a aussi, heu, ses défauts. Heu, ça va dépendre de la situation, bien sûr, tu vois? Par exemple, si c'est, heu, il a flirté avec quelqu'un d'autre ou s'il a vu quelqu'un d'autre, heu, ça ça va dépendre de, comment leur couple est scellé, je sais pas, si toi tu ouais.
Oui. Mmh. Mmh. Oui. Mmh. Et c'est ouais. OK. Donc heu, tu penses que bon en fait c'est c'est bon c'est indépendamment de des des des des Mmh mh. OK et heu, moi je pense que, heu, il y a pas de pardon, tout simplement parce que quand un acte est est réalisé, heu, il y a toujours quelque chose qui n'est pas qui est cassé, tu vois? Il y aura peut-être,, il y a il y a il y aura peut-être un petit peu de du pardon. Heu, mais, heu, ça sera pour passer à autre chose généralement. Tu vois? Juste pour, heu pour, heu, pas pour que, la personne se sente, heu, ouais.
De plein de facteurs, je pense, ouais. Mmh. Mmh mh. Ouais. Ouais je sais. Ah ouais c'est cassé. Mmh mh. Mmh mh. Bah en en fait c'est vrai, la 2de chance c'est pas forcément, heu, tu reprends avec la personne. Tu peux juste dire, ben: «Je te laisse une chance», mais juste pour être, heu, finalement juste cordiale quoi, tu vois?
Non, non. OK. Mmh. Ouais.
Mmh mh.
Mmh et <clears throat> et heu, comme tu l'as dit tu vois, heu, quand sur, heu, quand il c'est quand des personnes font des actes, heu, répréhensibles qui sont qui sont graves, qui ne peut pas absolument pas, heu, heu êt être réparées, heu, ça va pas être possible quoi, tu vois? Heu, c'est ben, non. Non, bah non, non, non, non à part, heu, si tu me tu m'inventes, heu, une machine à remonter le temps et moi je te fais changer d'avis, heu, peut-être que quoi, tu vois? Hem, est-ce
Mmh mh. Mmh. Mmh mh. Ah oui c'est ça, ouais, parce que la personne, elle revient pas à la vie hein. <laughs> Voilà. <laughs> Ouais peut-être. <laughs> Ouais mais là pour le coup, heu, c'est que les gens, ils disent: «Ah, il y a une machine pour remonter le temps donc on peut faire». <laughs>
Mmh. Mmh mh. Est-ce que, heu, tu peux partager un moment où, heu, tu as reçu tu as donné une 2de chance?
Mmh mh.

Hem moi j'ai juste, hem, peut-être, heu, peut être plus relation, heu, avec, heu, m mon partenaire, tu vois? Dans le sens où, heu, bah, en fait tellement il m'avait déçue, heu, de son comportement et plein de choses, même en fait, heu, pendant plusieurs, heu, pendant 2 années, je lui parlais plus. Et que je voulais, heu, je voulais, heu, me séparer et plein de trucs et tout. Mais, heu, je faisais pas grand chose, je faisais les enfants, je bossais beaucoup et heu, voilà, tu vois? Et en fait, heu, on en a discuté
OK. OK. Mmh. Oui. Oh ouais. Ouais. Qu'est ce qui? Oui.
et en fait on est passé par des phases très violentes, dans le sens où, heu, tu sais, c'est plus verbal que, truc. Hem, bah, je pense que je sais pas. J'ai pris du recul, tu sais, j'ai appris à ma à à m'aimer moi-même et tout, tu vois? Parce que dans avant, dans ma relation, c je j'acceptais tout. Dans le sens où heu
Mmh mh. Oui. OK. Mmh mh. Ah! Tu faisais beaucoup c'est toi qui faisais beaucoup plus de compromis?
oui. Voilà, mmh mh. Sur où on habite, heu heu, les les boulots et tout machin, les enfants, en fait je faisais j'étais vraiment, heu, de côté, on va dire. Et donc, heu, ben en fait ces 2 années m'ont permis de d'apprendre à m'aimer moi-même, tu vois? Et me dire: «Quelles sont mes limites? Et heu, qu'est-ce que j'ai envie dans ma vie?» tu vois?
Mmh. Mmh mh. Je comprends. Mmh mh. Mmh, oui. OK. Mmh mh. Mmh mh. Qu'est-ce que ce que tu avais qu'est-ce que tu aspirais? Mmh.
Mmh. Tout à fait. Et donc, heu, après ben, en réfléchissant et tout ça et quand j'ai commencé à à m'aimer et ben c'est là où j'ai dit: «Bon, maintenant je vais passer à la relation, voir qu'est-ce qu'on peut faire?» Tu vois? Et heu, j'ai j'ai Mmh, mais c'est c c'est dur hein, c'est très, très dur. Mmh et et de Ouais.
Mmh mh. Mmh. Ouais, mais c c'est très c'est très, très ta ta démarche, tu vois? C'est c'est parce que Ouais, en fait ce c que j'ai juste envie d'ajouter c'est que et et c'est que, ta démarche elle est quand même très bien pensée parce que
Mmh. Mmh.
si tu t'aimes pas toi-même, comment tu peux, ne enfin, pas en soi aimer l'autre, ou prendre soin de l'autre ouais, et cetera. Donc tu vas les.
Aimer l'autre. Ouais, ouais, tout à fait. Ben en fait, heu, j'ai été conditionnée, heu, très jeune à à à être, pas soumise, mais dire, heu: «genre, heu, beh, c'est le mari avant», enfin tu vois? Parce que mes parents, c'était comme ça.
Mmh mh. Ouais. Oui. Oui, oui.
Et heu, et moi j'ai dit: «Bah non, je vais faire ça différemment», tu vois? Quand j'ai compris, j'ai dit: «Non je veux pas je veux pas faire ça, parce qu'en fait, c'est c'est toi seule qui souffre». L'autre personne, elle est bien dans sa vie, tu vois? Elle pense pas que toi tu es pas bien, tu vois? Donc, heu, voilà moi j'ai dit: «Moi je veux ça, ça, ça dans ma vie. Tu es d'accord, tu es pas d'accord. Si tu es pas d'accord, ben on sait ce qu'il faut faire», tu vois?
Mmh. Mmh. Mmh. Mmh.